จริง จริง เหมือนตอนนั้นแบบว่า เราเคยมีแฟนคนหนึ่ง แล้วเหมือนแบบว่าคบกัน มานานเนาะ แล้วเราแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เราอะก็ไม่เคย เราก็ไม่เคยแบบ จะเรียกว่าอกหักก็ไม่ใช่ เพราะว่าอกหักก็คือการที่แบบเลิก เลิกกันอะเนาะ เราก็เคยเลิก เลิกกับแบบแฟน แฟนคนก่อน ๆ มา อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบว่าตอนนั้นที่เรา ตอนนั้นที่เราแบบเลิกกับคนนี้ มันเลิกเหมือนแบบไม่ดีอะ แต่กับคนอื่นอะเราเลิกแบบ เลิกด้วยดีอะ เลิกเหมือนแบบเคลียร์กันว่า "เฮ่ย มันไปต่อไม่ได้" อะไรอย่างเงี้ย มัน มันมี มันมีภารกิจที่แบบว่าจะต้องไปโฟกัส อา อย่างเช่น แบบตอนนั้นคบกันตอนเรียน ที่แบบว่าจะไปเริ่มเรียนมหาลัยใหม่เนาะ เออ ก็แบบก็คุย ก็คุยกับแบบแฟนดี ๆ ว่า "เออ แบบเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนต่างจังหวัด อย่างเงี้ย แล้ว แล้วหนูอะอยู่ที่ นี่" อะไรอย่างเงี้ย เออ "มัน มันจะเป็นยังไง?" คือเหมือนกับคุยกัน ใช่ แล้วเสร็จแล้วอะพอไป เขาไปอยู่ต่างจังหวัดจริง ๆ อะ มันก็เลยรู้สึกว่าห่างกัน บอกว่า เออ มันเหมือนแบบไม่ ไม่มีเวลา อะไรอย่างเงี้ย หนูก็ต้องโฟกัสเรื่องนี้ เพราะว่า มหาลัยแล้ว แต่เราอะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะ เรายังต้องเรียน เราก็ยังต้องเรียนแบบมัธยมเพื่อที่จะ ข ปีนั้นก็คือเหมือนจะเริ่มเข้ามหาลัยอะ เออ มันก็ต้องโฟกัส เรื่องเรียน ก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันว่า เออ ก็โอเค ก็คือแบบห่าง ๆ กัน ก็มีโทรหากันบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะ แต่แบบว่ามันไม่ได้โทรบ่อยเหมือนเมื่อก่อนอะ อย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนโทรกันทุกวัน ถามกันทุกวัน แต่นี้คือเหมือนแบบห่าง ๆ กัน แบบคอยแบบ
อือฮึ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อืม อืม แล้วก็ห่างกัน อืม อืม ใช่ ใช่ อืม กิจกรรมมันน้อยลง แบบเหมือนกิจกรรม ที่มันแบบเราเคยทำอะ เออ
อา มันก็เริ่มแบบ เริ่ม ใช่ อา มันก็เลยแบบเริ่มแบบจะอยู่กับคนเดียวได้ อยู่กับเพื่อนได้ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ ใช่ มันก็เลย
ใช่ แล้วก็แบบไป อ่า ไปมีคนอื่น อา แบบ เขาเรียกว่าอะไร ก็ ม ก็ไปมีความรักครั้งใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็แบบว่าจบแล้วนะ แต่อีกคน แต่พอตอน พอ เขาเรียกว่าอะไรอะ พอตอน พอตอนแบบ ไอ้ ไอ้ที่บอกว่าแบบ เออ เลิกกันไม่ค่อยดีอะ เออ แต่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ พอมีประสบการณ์อะ พอมีประสบการณ์แบบเริ่มไม่ค่อยดี มันก็เลยทำให้เราแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เข้มแข็งขึ้นอะ ถ้าเปิดเจออะไรแบบนี้มา ถ้าเปิดเจออะไรแบบนี้อีกก็คือรับได้ รับมือได้อะ เออ
อืม แต่ว่า เลิกไม่ดี เออ อืม ใช่ ใช่ มันก็จะเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนแบบ เรามีภูมิคุ้มกัน แล้วอะ แบบว่าพอเจอแล้วก็เฉย ๆ โอเค จบ ไปต่อ ไม่มีอะไรเชิญจ่ะ อะไรอย่างงี้
อืม ใช่ ๆ แล้วอย่างงี้คิดว่าแบบการที่แบบเรากลัวว่าแบบว่าแฟนแบบจะทิ้งเรา คนรักจะทิ้งเรา อย่างเงี้ย มันทำ มันทำร้ายความสัมพันธ์กันไหม?
ใช่ ค่ะ เอาจริง ๆ นะมันมีส่วนนะ คือเหมือนพอเรากลัว มันเหมือนไร เราระแวงอะมันเหมือน ทำให้แฟน แฟนคนใหม่ หรือว่าคนใหม่ที่เราเข้ามา เหมือนเราระแวงเขาจนเราแบบเราก็ทุกข์ แล้วบางทีเขาก็อาจจะทุกข์ไปด้วย เพราะเราไประแวงเขาเกินทั้ง ๆ ที่แบบ เหมือนเราไม่เชื่อใจเขา อะไรอย่างนั้นน่ะ
เออ อือ ๆ